Volevo chiederti, in un mondo dove il green, il riciclo, ehm, di rifiuti, eccetera, diventa fondamentale o addirittura diventa una vetrina, quali sono secondo te i piccoli gesti da fare per ridurre rifiuti e inquinamento?
Beh, allora, mhmm, a mio parere ce ne sono in realtà tanti che si possono prendere in considerazione. Io, onestamente, sono abbastanza, mhmm, attenta a all'ambiente o almeno lo sono diventata negli ultimi anni. Uhm, una cosa che, ad esempio, io tendo molto a fare è a non comprare più il fast fashion. E p
Okay. Okay. Okay, bravissima, concordo.
Eh sì, può s esatto, perché può sembrare una stupidaggine, ma in realtà tu quei soldi che risparmi, uhm, non li risparmi, perché poi quel capo lo devi buttare al quinto lavaggio, oppure ci fai solo 1 stagione e quindi alla fine, ehm, riempi solo la terra di spazzatura, fondamentalmente.
Certamente. Certamente.
Sì, e un'altra cosa che ad esempio io faccio molto spesso, ad esempio sempre comunque nella, ecco, cura per il corpo, mettiamola così, uhm, noi donne, no, ci trucchiamo e gli s mhmm, diciamo, i dischetti struccanti, io tendo ad utilizzare quelli usa nonno non più quelli usa e getta, ma quelli lavabili. Quindi è una co esatto, è una cosa insomma per l'ambiente, spendi 10 € 1 volta e poi, uhm, ti durano sempre, quindi questi sono sicuramente le prime cose.
Certo. Okay, sì, conosco. Okay, ma, uhm, cosa ti ha port che tu hai detto s nell'ul soprattutto nel insomma, nell'ultimo periodo, ultimi anni, ora non so bene, collocarlo, ovviamente, me lo dirai tu nel tempo, ma cosa ti ha portato a fare, diciamo, questo questo switch, questo interessamento a questa tematica importantissima, ovviamente?
M sì. Beh, uhm, in realtà è stato, mhmm, proprio il notare come, ehm, stiamo vivendo, quello che è un cambiamento climatico, come l'inquinamento, stia sempre di più influendo sulle nostre vite, io in particolar modo vivo, eh, nella Terra dei Fuochi. Non so se conosci e quindi la terra eh l la Terra dei Fuochi sarebbe praticamente una zona in Campania dove ci sono molti rifiuti, en incendi di, appunto, roba tossica, oppure i rifiuti vengono buttati sotto terra, ehm, dove poi si coltiva. E quindi io sono- per questo soprattutto- diventata molto attiva, uhm, non perché io no speri di non ammalarmi con queste cose, ma per il semplice fatto che io, nel mio piccolo, voglio avere la coscienza pulita, no? Ehm, mi sento responsabile verso le generazioni future.
Okay. No, ma dimmi. Incendi, okay. Okay. Chiaro. Certo. Certo. <smacks lips> È co è correttissimo, guarda, ti faccio una u una domanda barra affermazione barra domanda nel senso, ehm, io anche io sono diciamo propenso assolutamente alla tua linea. Però c'è un una cosa che appunto mi infastidisce parecchio, ovvero, secondo te quanto questi piccoli gesti, ripeto, corretti e giustissimi da mettere in pratica, possono però fare, davanti magari a una situazione globale dove abbiamo, ehm, magari nazioni o continenti, come può essere ad esempio la Cina, che nel produrre, ehm, inquinamento ci battono di dieci venti trenta volte come emissioni ogni anno, cioè quanto è importante passare all'auto elettrica quando abbiamo, dall'altra parte del mondo, ehm, situazioni di questo genere?
Mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Mh. Sì. Eh, quello di cui parli è assolutamente giusto, perché il mio gesto e il tuo gesto, eh, sono nulla, sono fondamentalmente nulla, ma in realtà io oserei dire che sono il nulla, la quotidianità delle persone, perché per quanto ti vogliono far credere che per non consuma per esempio appunto devi de mhmm, mhmm, chiudere il rubinetto quando ti lavi i denti, sì okay, uhm, sicuramente fai meglio per l'ambiente, però la verità è che sono le grandi multinazionali, le grandi industrie che s diciamo, sono molto inquinanti. In realtà bisognerebbe adottare una politica, mhmm, più eco-friendly ehm, in particolar modo proprio dalle industrie. Questo migliorerebbe molto le cose, quindi io posso anche comprarmi un'auto elettrica, ma la verità è che le cose non cambiano e qui, in realtà poi secondo me subentra quella che è la coscienza personale, perché io sono consapevole di non poter fare la differenza è è normale, è ovvio, sono una formica insomma, in un formicaio enorme. Però io penso che per un fatto di coscienza devo poter dire: "Io lo sapevo, che, mhmm, ormai la diciamo, ecco, l'inquinamento rea era diciamo a livelli abbastanza estremi e ho cercato nel mio piccolo di rimediare." Non ho fatto nulla, però io l'ho fat cioè a livello di coscienza sto a posto, non so se hai presente.
Esatto. Esatto. Certo. Sì, sì, sì, chiarissimo, chiarissimo, il tuo discorso è assolutamente chiaro e anche lo condivido anch'io a livello a livello personale, quindi doppi complimenti. E ci sono situazioni in cui magari, ehm, ti è difficile appunto mantenere questi comportamenti, non so quando magari sei particolarmente di fretta o in vacanza ti sei dimenticata i dischetti usa e getta ecco. <laughs>
<chuckles> <chuckles> <chuckles> Eh, sì, eh, sì, e perché comunque è è complicato, cioè è complicato a 360° no, perché ormai viviamo in un mondo dove tutto è usa e getta. Mi è capitato a volte, per esempio una cosa che tutti facciamo, no, vai in vacanza, hai fatto la l'esempio opportuno, tu non è che magari non vuoi usare i piatti che ci sono lì, perché magari non lo no non ti trovi o magari non ci sono e che fai, ti compri le la la il piatto di porcellana, eh, e che fai, usi il piatto di plastica. E ovviamente, ehm, oppure fai una grigliata con gli amici che fai, porti il pia cioè è ovvio, quindi in questo caso, non c'è stata la possibilità, però si può scegliere sempre per un qualcosa di ecosostenibile, magari non in plastica, in cartone. Una polemica che viene fatta spesso è che magari le cannucce in in cartone che stanno adesso sostituendo a quelle in plastica, non servono a nulla, perché subito si spugnan no? E vabbè ehm è vero, è vero, sono scomode, però dai, ti bevi la bevanda, poi insomma la butti, quanto quanto la vuoi far spugnare 'sta cannuccia?
Certo. Plastica, cert Sì. Sì. <laughs> Certo <laughs> diventa un tutt'uno con la bevanda che ti stai bevendo. <laughs> Okay, assolutamente. Senti, tu come mhmm, parlando ancora di appunto grande industria, ad esempio, prima hai fatto la il correttissimo riferimento al fast-fashion, sono tra, ehm, le le cause principali inquinamenti, avevo visto un documentario dove c'erano queste spiagge inondate, ad esempio dei vestiti di Zara, H&M e chi più ne ha più ne metta, ehm, secondo te quale potrebbe essere, ehm, per queste grandi compagnie oppure mi viene in mente anche i resi tecnologici di Amazon, per esempio, ehm, che invece i costa di più distruggere quello che tu vai a restituire rispetto che, ehm, rivenderlo magari a prezzo decisamente più basso, ehm, secondo te quale potrebbe essere, così, se avessi la bacchetta magica, delle soluzioni che queste grandi industrie potrebbero concretamente applicare senza chiaramente devastare il proprio introito, ecco.
Eh. Mh. Sì. Esatto. Mh-mh. Mh-mh. Mh. Lo sai qual è il problema? Io penso che il problema non debba parti cioè la la la risoluzione del problema non può partire dalle multinazionali, perché noi viviamo in un mondo capitalista, dove la multinazionale interessa vendere. Quindi se tu il prodotto usato non te lo compri, loro fondamentalmente se ne fregano. Il problema, è che deve cambiare la mentalità dell'acquirente. L'acquirente deve iniziare a acquistare meno fast fashion, deve acquistare magari un telefono non te lo cambi ogni anno, sarebbe la cosa opportuna, e quindi solo in quel modo, la diciamo ecco colui che, ti vende si regola e dice: "Ah, sai però io questo telefono magari anziché buttarlo, lo posso ricondizionare, questa vestito anziché magari, ecco, subito gettarlo, posso vedere come fare." Il problema è che bisogna cambiare la mentalità a livello, uhm, mondiale. Io ti dico che ho affrontato molto spesso questo discorso, ca molte persone, molte persone che quasi credono che l il il cambiamento climatico, l'inquinamento siano stupidaggini perché meglio ecco, ehm, purtroppo è un fatto di soldi, no. Dobbiamo guadagnare, che puoi dire vicino all'industria "Non producete più"? Ehm, e per me ormai è un po' il capitalismo che si è talmente, uhm, in mhmm, ehm, a si è talmente azze attaccato, no, alla nostra modo di vita, che queste persone pensano che sia giusto così, cioè sia giusto che le multinazionali, uhm, inquinino, sia giusti che ad esempio, si aprano le fabbriche in Bangladesh e la gente debba vivere sommersa nella spazzatura, senza comprendere che se noi che compriamo, cambiassimo mentalità, loro che devono vendere, automaticamente in qualche modo si de esatto, perché a loro interessa vendere fondamentalmente.
Certo. Certo, certamente. Cer Cer Dovrebbero adeguarsi. Certo. Assolutamente, interessa vendere, anzi interessa anche dover, ehm, crescere sempre di più, ehm, cosa che appunto ha bisogno di loro hanno bisogno di sempre un maggiore profitto, non possono neanche mantenerlo costante, quindi, avranno bisogno di vendere sempre a più persone ma lo spazio sulla terra non è neanche infinito, quindi ehm. Ottima tematica e concordo assolutamente, ma tu questo ehm, questo cambio di mentalità, per una, ehm, vasta così vasta, ehm, gamma di numero di persone perché per far cambiare abitudine ad Amazon, non parliamo di centinaia o migliaia, ma dovrebbero essere decine di milioni. E tu la vedi possibile? Cioè quanta ignoranza e mancanza di consapevolezza c'è nel mondo, secondo te si potrebbe avvenire questa cosa concretamente o magari, dovrebbero essere i governi di determinate nazioni a porre quantomeno dei limiti?
Sì. Mh. Mh. Mh. <chuckles> Eh, sì. Mh-mh. Sì. Bisogna che i governi di determinate nazioni vadano a porre dei limiti, come dici tu. Uhm, ci sono purtroppo, ehm, con la terza industrializzazione si sono create delle "isole felici", parliamone così ecco tra virgolette, in alcuni stati, dove fondamentalmente produrre costa pochissimo. Sono stati dove ovviamente si devono ancora, ehm, appunto ev evolvere no, rispetto a noi, quindi sono molto, arretrati hanno creato queste isole felici, le tasse costano di meno e quindi le multinazionali vanno là, buttano tutto, diciamo, tutta la l'immondizia, producono e eccetera. Quindi deve partire in primis dai governi. In primis si deve cercare di avere quello che è uno stile di vita più ecosostenibile, ma io ti dico che, onestamente per la mentalità che ad oggi si ha, questo non sarà una priorità. Le persone quando magari ti compri l'auto elettrica addirittura ti ridono in faccia, senza capire che, ehm, magari okay, tu puoi anche non credere all'inquinamento, puoi anche credere che sia giusto fatturare, ehm, in maniera ecco spropositata. Però io adesso ti faccio una domanda: se noi inquiniamo il sistema i il p pianeta terra, okay, ma dopo tu che fai, ti mangi i soldi? Cioè, ehm, oggettivamente mangi i soldi? Cioè!
Certo. Esatto. Certo. Certo, certo. Giustissimo. Cert
Eh-eh. Ehm, e quando glielo dici questa gente ti guarda sbigottita e ti dice: "Eh ma tu come fai a riconvertire un inter tutto un modo di produrre?" Eh, ma il problema è qui non è come fai, qua devi trovare il modo perché altrimenti l'umanità si estingue, perché se continuiamo su que cioè su questi livelli, ehm, onestamente penso che non ci si ferma e che che facciamo, cioè inquiniamo un pianeta. Il pianeta senza di noi vive, siamo noi che non viviamo senza di lui, cioè è questo eh!
Assolutamente cer anzi vive anche meglio probabilmente. <laughs>
Esatto. Esatto, esatto.
Certamente. Guarda un'altra cosa che secondo me è anch sarebbe una così a pour parler, una strada, percorribile e che io la vedo come un po' un colpo al cerchio e un colpo alla botte, no, dato che come hai detto tu viviamo in un'epoca ipercapitalistica, eh, per l'unico metodo ve mhmm, per incentivare e dare dei grossissimi benefici magari a quelle aziende a livello fiscale. Quindi ad esempio, vai da un Amazon, vai da un signor Jeff, e gli dici, guarda, se tu smetti di distruggere, questi dieci milioni di schermi che la gente si utilizza per due settimane e poi ti rimanda indietro, invece di appunto smantellarli, creandoli polveri sottili, eccetera, li riconverti, noi ti facciamo pagare il quindici per cento di tasse ogni tot milioni di schermi che non distruggi. Pre esempio. In questo modo alimenteresti la fame capitalistica perché avrebbero degli enormi, ehm, vantaggi fiscali, ma nel contempo andresti a salvaguardare l'ambiente. Tu come la vedresti questa come soluzio
Mh-mh. Sì. Mh. Mh. Mh. Mh. Ah-ah. Sì. Eh beh, la vedo una soluzione che potrebbe essere fattibile, ma la domanda è: uno stato che propone una cosa del genere, okay, quanto dovrebbe poi investire nelle in queste aziende? Cioè dovrebbe dare tanti di quei soldi, che, fondamentalmente, alla fine a chi va, possiamo dire, diciamo, ecco, a discapito, di cui loro che pagano le tasse. Quindi fondamentalmente poi, c'è sempre chi, a mio parere, la prende, uhm, ecco ecco e in maniera non buona, quin dici: eh beh, sì okay, però io mo devo dare i soldi a Bezos che è già ricco, ma io devo fare in modo che adesso si alzino a me le tasse, perché lo Stato decide che lui deve essere paga cioè dovrebbe essere un a mio parere, un qualcosa della serie: basta; cioè si deve chiudere con questo inquinamento. Vediamo come dobbiamo fare, riconvertitevi, vedete come dovete fare, cerchiamo ovviamente, parlarne è molto più facile che dirlo, però uhm, e ormai viviamo in un mondo, secondo me, molto complesso a livello burocratico, economico, soprattutto, quindi non è una diciamo problema che si risolve così su due su due piedi.
Certo. <chuckles> In quel posto. Certo. Cer Sì. Sì. Eh no, anche perché ormai con la diciamo, con la connettività, che ormai non si para neanche più di connettività, il mercato sul quale si affaccia ogni ogni persona non è quello della sua città, né sua nazione, ma è, appunto, mondiale. Quindi hai anche questo gap, che già si vede, ad esempio, prendi l'Europa e la Cina, hai questo gap enorme di restrizioni, ehm, sia economiche ma anche di pratiche commerciali, e che, ehm, vanno a creare concorrenza dove prima non esisteva, cioè tu vendevi in Italia, ti interessava dell'Italia. Guarda, ti ringrazio tantissimo per per questa conversazione, ehm, concordo totalmente col tuo punto di vista, spero che si risolverà e ti auguro una bellissima giornata. <chuckles>
Eh. Esatto. Mh. Sì. Assolutamente. Sì, sì. Mh. <chuckles> Guarda grazie a te per questa chiacchierata, mi ha fatto piacere trovare qualcuno che la pensa come me, non penso si risolverà, diciamo nei prossimi giorni. Beh si spera per le generazioni future, perché noi saremo belli che morti insomma. <chuckles>
Neanch'io. <laughs> Assolutamente, almeno possiamo consolarci con questo dai. <laughs> Ciao. A presto, grazie.
<chuckles> Esatto. <chuckles> Grazie a te.